Конечно. Они, знаешь, мне даже бывает, бывают такие моменты, когда я могу среди ночи проснуться, там, в туалет, допустим и в этот момент я просыпаюсь. Ну, я вот иду просто там, допустим, до туалета. Или воды, да, попить мне захотелось ночью. И я вроде же сонная, да, я иду. И в какой-то момент у меня раз- какая-то мысль в голове пробежала. Я уже такая: "Так, ну что такое-то, мне спать надо, какие мысли?" Ну, то есть, если я их буду дальше как-то, ну, их слушать как будто бы, я вообще не смогу уснуть.
Ну да. Ну да. Ну да, это, м, э, на самом деле та
<grunts> Мне даже иногда страшно
Особенно ночью, да, мысли становятся более такие тёмные, да, сгущаются как-то, все проблемы наваливаются, ещё это всё приукрашивается почему-то воображением, а в таком, знаешь, когда ты в полусне, в полу полу-наяву, э, и, э, действительно, э, почему-то мысли такие приходят как раз вот когда
Может быть, это Да. Так. Она меня даже, знаешь, раздражает вот эта вот ситуация. Меня раздражает, знаешь почему? Потому что, ну, я же ещё сплю. Ну, зачем мне эти мысли в голове? Ну, мозг, э, ты же не проснулся ещё, спи там дальше. И меня вот раздражает, что, а, мне эта ситуация мешает там спокойно спать. И, ну, и почему это со мной тока происходит? Ну, или не только со мной, а у меня.
Да. Да, такое бывает, кстати. Да. Ну, слушай, действительно бывает, да. Как мысли, как червяки, они, да, проползают, э, ещё до того, как ты сама уже п ещё проснёшься. Слушай, а вот знаешь, как я что подумала, а может, имеет смысл, ам, вместо того, чтобы себе говорить, да, вот допустим, ну, не знаю, у тя там н перед работой. Ладно, да, я не говорю про ночные мысли, я говорю, ну, такие дневные какие-нибудь банальные, да, тревожные мысли типа, а тебе кажется, что ты не справишься с чем-то, да, с какой-то задачей, да, и вот ты думаешь: "Ну, вот, я не справлюсь". А оно на самом деле, вместо того, чтобы себе в сказать: "Я не справлюсь", ты себе скажи, ты либо поймай себя на мысли, вот, кстати, хорошее выражение, да, поймать себя на мысли: "Э, у меня появилась мысль, что я не справлюсь". То есть, вместо того, чтобы говорить себе: "Я не справлюсь", например. И это создаёт дистанцию между, а, тобой и вот этой вот мыслью. То есть, это уже 1 э, шаг к к э, к тому, чтобы как-то их, э, ну, э, обуздать, может быть.
Да. Мгм. Урезонить, да, чтоб они меня не мучили.
Да.
Слушай, ну, интересный такой вариант, да. Да, надо, э, главное- не забывать об этом, да, что как тока вот эта мысль какая-то такая дурная возникла, да, навязчивая
Как ты думаешь, тебе такое может подойти? Да. Но это тренировка. <chuckles>